ça fait, heu, maintenant, hem combien de temps? 7-8 mois, là, que je me suis séparé.
OK.
Donc, hem, un peu compliqué quand même, je te cache pas. Donc en ça faisait quoi? Ça faisait presque 4 ans qu'on était ensemble
Mmh mh. D'accord.
et heu, toujours de difficile, heu, pour aller de l'avant et pour, heu comment dire? Passer à autre chose, en fait. Donc, heu, je sais pas trop, heu, quoi faire, site de rencontres et compagnie, mais, heu c’est vrai que ça, c'est complexe, quoi.
Alors, déjà, je suis vraiment désolé que ça te soit arrivé. C'est sûr que, bah, une rupture c'est jamais facile, heu, à vivre, heu, surtout qu'en plus, là, tu viens de me dire que, bah, c'est une rup c'est une relation qui était quand même, heu, hem enfin qui a duré quand même 3-4 ans, c'est ça?
Ouais, ouais. C'est ça, exactement, ouais.
Hem, alors tu m'as dit que c'est arrivé il y a environ 7 mois. Heu, jusqu'à maintenant, heu ouais. A alors jusqu'à maintenant, co comment tu le vis, heu, ce c cette rupture? Et est-ce que, heu, ça va? Est-ce que, heu quel type de enfin si tu rencontres des problèmes, quel type de problèmes tu rencontres?
Ouais, ouais, c'est ça. Ça va être, heu, surtout pour, heu, bah, déjà plus trop confiance, heu trop confiance au niveau, heu, personne féminin. Il y a pas eu de tromperie, heu, ni quoi que ce soit hein, mais, heu, c'est vrai que ça m'a mis, un peu une baffe au niveau moral et heu, du coup, ouais les rapports, heu, sociaux sont un petit peu, dégradés tu vois, avec, heu avec, heu, la jante, heu, féminine, heu, j'ai pris beaucoup plus de de distance avec, heu, les filles, heu, je fais beaucoup moins de blagues qu'avant enfin, un peu éteint. Tu vois?
Oui bien sûr, je co je comprends totalement. C'est vrai que c'est une chose qui peut vraiment, heu heu enfin qui se passe assez souvent après une rupture comme ça. Bah voilà, on perd un petit peu la face, on on on perd un petit peu en confiance. Heu heu, bah, notamment dans les relations avec, heu, d'autres filles. Hem, heu, alors si si ça te dérange pas, est-ce que tu peux m'en dire plus un petit peu sur, heu, hem, bah, sur, heu, la rupture? Hem, qui c'est qui a décidé de de rompre et heu, hem, est est-ce qu'il y a eu des explications?
Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, bah, il y a il y a plus t il y a pas de tabou, hein, toute façon. Heu, comment dire? Mmh, on habitait ensemble déjà heu, après le problème, c'est que j'avais le travail, heu, qui était, hem, qui était à 5 minutes de mon ancien domicile.
OK. OK.
Pour la 1re fois de ma vie, j'avais trouvé un boulot qui était à 5 minutes de mon de mon ancien domicile. Et moi, j'ai déménagé, heu, chez elle à 45 minutes, tu vois? De de mon travail.
OK.
Et heu, de temps en temps en fait, heu, 2 fois par semaine, heu, j'aimais bien, heu, retourner chez moi pour, heu, en fait, pour éviter de faire la route. Et heu, ça, elle a pété un câble, tu vois? Elle pensait que j'avais une liaison. Et heu, bah, j'avais rien, tu vois?
Mmh.
Et heu, en fait, heu, ça, elle l'a pas elle a pas voulu le digérer quoi. Elle comprenait pas, c'était inconcevable pour elle.
D'accord. OK, je comprends, ouais. Et hem et est-ce que, heu, bah, aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as quand même réussi d'une certaine manière à à passer à autre chose ou est-ce que tu as toujours, heu, hem est-ce que tu es toujours fixé sur cette relation?
Un peu compliqué parce que, heu, souvent j'y pense, heu, j'y pense avant de me coucher. Quand je me réveille aussi, hem, le matin. Heu, j'y pense souvent, tu vois?
D'accord.
Donc, heu
Oui, bien sûr! Je je compr je comprends totalement, ouais.
compliqué, heu. Après, heu, souvent, les relations, je trouve qu'elles sont ça dépend souvent beaucoup du du travail, tu vois? Faut trouver, heu, une femme qui accepte, en fait, tes choix professionnels parce que si elle comprend pas, heu, c'est hyper compliqué.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal de de, heu, de vouloir chercher quelqu'un qui est en accord avec, heu, bah, tes valeurs, c'est et c'est même très bien. Hem, alors, heu, voilà, aujourd'hui, maintenant, hem, qu'est-ce que tu ressens justement par rapport à cette rupture? Ou ou ou, heu, bah, là, actuellement, qu'est-ce qui t'empêche qu'est-ce que tu ressens par rapport au fait que, bah, tu arrives pas à aller de l'avant?
Ouais, complètement. Heu, ts perte, heu, un peu de confiance en soi, tu vois?
Mmh mh.
Donc tu sais, heu, après, heu, souvent c'est un peu la la la déchéance, heu, quand c'est quand tu te sépares et tout. Heu, bon après j'ai perdu, heu, mon taf, mon travail.
D'accord, je je suis je suis désolé.
Donc après, c'était un peu la c'était un coup bah, je te remercie. C'était un peu la la descente aux enfers, tu vois? Et là aujourd'hui, heu, si j'étais pas hébergé, heu, chez des proches, heu, je pense que je serais dans la rue, tu vois?
Ouais, bien sûr. Heu, je suis vraiment désolé pour ce qui t'arrive, ça doit vraiment pas être facile.
Donc, hem Oh, c'est pas facile mais après, heu, faut garder le moral, tu vois? Il y a toujours des phases de bas et de haut. <clears throat> Mais donc heu
Mmh mh.
voilà quoi. C'est après c'est une petite phase. Après c'est vrai que, heu, m moi, je me suis dit que la prochaine relation, tu vois? Ça sera, d'abord je trouve le travail, une fois que je suis stable au niveau travail, je trouverai la copine, mais plus comme je faisais avant.
Oui bien sûr, alors après si vraiment pour toi le, heu, le travail c'est quelque chose d'important, hem, alors c'est c'est c'est important, heu, bah, justement de fixer cette priorité. Et heu et et comme tu as dit en fait, heu, trouve toi d'abord un travail qui te correspond, et puis ensuite tu trouveras une personne qui heu heu, bah, qui accepte, heu, bah, comme dit heu, tes principes et tes valeurs et et qui accepte le fait que pour toi le le travail c'est important et et qui respecte qui respectera ça. Hem, tu m'as parlé de de tes parents, est-ce qu'actuellement du coup tu as des personnes qui sont avec toi, p qui sont là pour te soutenir?
Ouais, ouais, heu, ben, ils sont là, d'ailleurs. Donc heu, donc c'est cool. Heureusement, parce que comme je te le dis, heu, là, sinon j'aurais pas de j'aurais pas de logement, parce que moi, j'ai en fait j'avais tout, heu, tout misé en fait, heu, sur cette relation. Avec, heu, un nouveau travail à côté et compagnie. Puis qu'en fait, heu quand tout s'arrête, heu, bah, tout s'arrête, quoi. Que après j'ai fait, heu, une petite saison, heu
Mmh.
à la montagne, heu, pour, heu, me changer un peu les idées et puis, heu, en fait, heu, à la fin de la saison, heu, tu reviens un peu, heu, sur les trucs que tu connais, tout ça, donc heu, les mauvais souvenirs, heu et les bons, aussi, hein. Mais, heu, voilà, quoi, impression un peu de de stagner, tu vois? Donc, heu, c'est vrai qu'aujourd'hui, je cherche un peu des des conseils pour, heu, pour en fait, aller de l'avant par rapport à aux ruptures, tu vois? Comment faire pour, heu, oublier une personne que que tu as aimée, quoi?
Mmh. Oui bien sûr, je comprends totalement. Hem et et ce, heu, ce ce petit voyage à la montagne, est-ce qu'il t'a est-ce que tu sens quand même, qu'il t'a quand même aidé?
Ouais, c'était c'était c'était agréable, même si, heu, les 1res semaines j'étais, heu focus, sur le sur la rupture. Bon, après ça allait beaucoup mieux, tu vois? Mais après beaucoup de beaucoup d'alcool, heu, là-haut, heu, beaucoup de de sorties avec, heu, les nouveaux copains que je me suis faits donc, heu, après forcément tu penses pas heureusement, tu penses plus à ça mais, heu, mais il y aura quand même, heu, tu sais, il y a quand même des des rechutes.
Oui, bien sûr, je comprends totalement et hem, heu, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as quand même, heu, une certaine routine? Quelque chose qui rythme tes journées et qui justement, heu, peut-être t'aide à à passer à autre chose et qui t'aide à avancer?
Mais bon. Là, je suis sur un nouveau, hem je vais peut-être trouver un nouveau travail-là.
OK.
Mmh, donc, heu, bah c'est heureusement c'est du c'est du distanciel. Je passe, heu, je passe, quoi, 2- 2- 2- 2-3 heures par jour dessus pour, heu, en fait, heu, bah pour gagner un peu d'argent, déjà, hein, c'est vrai et puis, heu, ça me change aussi les idées. Le boulot, il est pas très pénible en soi. Beh, heu, bah ça permet aussi de de connaître, heu, des gens, donc heu, c'est cool. Et puis, heu et puis voilà quoi, donc heu, en fait, je me dis qu'il faut que je fasse, heu, beaucoup d'activités, tu vois? Heu heu, en plus, du boulot que j'ai, heu tu vois je suis tu sais je forme les gens, moi je suis formateur
D'accord.
Donc heu, je forme les gens et puis, heu, ça me permet aussi de voir, heu, beaucoup de monde aussi donc heu, ça fait du bien, heu, quand tu es pas, heu, en super forme, tu vois?
Oui, bah, oui, c'est clair. Heu, mais, heu, là de d'après ce que tu me dis, alors déjà c'est super que tu aies trouvé un un un un nouveau travail, c'est, heu félicitations. N hem, mais du coup, comme tu m'as dit, il occupe que entre guillemets, heu «2 à 3 heures de ta journée». Heu, ce qui serait intéressant dans, heu, dans ta situation peut-être ce serait de mettre, ben, en place justement des activités comme dit. Heu, alors je s je sais pas ce que tu aimes, hein, heu, mais ça peut être, heu, tu sais le sport, heu heu, la lecture, heu, que à, mmh, quelque chose de créatif, par exemple. Hem, bah, justement qui te permettrait de, bah, pas trop réfléchir, heu, à tout ça. Heu et et ça te permettra de vraiment de te te concentrer sur quelque chose d'autre et heu et je pense que ç ça pourrait t'aider justement, heu, à à mmh à avancer quoi.
Mmh mh. Ouais, carrément, heu, j'avais pensé, heu moi je fais un je fais 2-3 séances de sport par semaine, mais c'est assez léger. Je fais un peu de de tennis, tu vois?
OK, super.
Donc, heu, ouais c'est c'est cool tu vois? Ça me, bah, ça me permet de voir des gens aussi et puis, heu, d'un peu de me dépenser. Mmh, après, hem, bah, c'est pas un ça c'est pas un sport qui qui est donné, qui coûte cher quand même. Donc, heu, il faut que je fasse at aussi attention, heu, à ça. Mmh, voilà quoi. Après, hem, j'ai reconnu une copine, heu, il y a pas longtemps tu vois? Mais c'est vrai que malgré que je l'ai retrouvée, heu, je pense quand même souvent, heu, à mon ex, donc, heu, c'est chaud quoi. Et heu, j'ai peur ça bousille un peu la la relation, tu vois?
Oui bien sûr, c'est c'est c'est normal. Hem, alors après, heu, ce qui est important je je pense ces situations-là, c'est, heu, vraiment de de de de se demander, hem, si on est prêt à rentrer dans une nouvelle relation et si- dans ce cas-là- si si tu es prêt, hem, faut vraiment que tu travailles sur le fait, heu, de vraiment passer à autre chose. Heu et et de plus penser à ton ex. Heu, ou alors, heu, peut-être que tu n'es pas prêt à entrer dans une nouvelle relation et et dans ce cas-là, hem, bah, faut voir en fait qu'est-ce qui serait le plus judicieux à faire, heu, dans dans ce cas-là? Est-ce que tu devrais, heu heu, bah, du coup, à commencer une nouvelle relation, peut-être retourner, heu, voir, heu, ton ex, heu heu, en en parler?
Non ouais, non, peu pas forcément parce qu'on a on a vraiment rompu, coupé les ponts, tu vois?
OK, d'accord.
Ni elle ni moi, on a envie de se revoir, tu vois? Donc, heu Même si ça c'est f ça c'est fini, heu, salement, heu, bon je pense qu'on n'a pas forcément envie de de remettre le couvert, tu vois?
OK. Non mais heu, ouais. Mouais, bien sûr je comprends totalement. Mais, heu, mais en soi, c'est quand même une bonne chose justement que, bah, heu, tu rencontres de nouvelles personnes et et vraiment c'est très, très important, heu, hem, heu, de justement renforcer le le réseau social, hem, histoire de vraiment, heu, bah, pouvoir comme dit, heu, passer à autre chose, heu et et heu, vraiment avancer quoi.
Ouais, ouais, c'est clair et net, heu, c'est clair et net. Bah, je te dis, ça ça me fait quand même du bien de de de parler un peu tous les jours comme ça à trouver des gens comme toi, heu, qui heu, je peux exposer aussi, heu, mes problèmes quoi, ça c'est heu ça c'est vraiment cool tu vois? Heu, je pense que je pense qu'il faut faut faut en discuter quand quand ça va pas.
Mmh.
Faut pas laisser les choses, heu, s'envenimer quoi.
Oui, bien sûr, c'est très, très important de, hem, bah, de d'en parler. C'est important justement de mettre des mots, heu, sur ces, heu heu, sur ces émotions donc, heu, oui, clairement c'est c'est très, très important, ouais.
Ouais, ouais, ouais et heu, en tout cas, bah, je voulais te remercier de d'avoir prêté une oreille attentive à à mes à mes paroles et puis, heu, en tout cas, heu, je pense que si j'ai un petit peu de moins bien, je pense que je reviens te te voir, pour qu'on puisse en discuter et si ça te convient et puis heu puis voilà, hein, je te remercie en tout cas bien
Mais mais écoute, il y a il y a il y a vraiment pas de plaisir, c'est heu, il y a <chuckles> excusez-moi. Il y a il y a vraiment pas de souci, c'est c'est avec plaisir, heu, et comme dit, hésite vraiment pas, heu, à revenir me parler et et toute façon, je suis sûr que tu arriveras à avancer et à résoudre ce petit problème.